Ừm, thì với mình đi buổi sáng nhá là mình sẽ thường hay đem đồ ăn sáng theo chứ mình không có mua đồ ăn sáng ở bên ngoài. Thứ nhất là vì mình thấy là cái đồ ăn sáng bên ngoài nó bị nhiều dầu mỡ và nó, kiểu, là thực phẩm chế biến nên mình cũng không biết chắc là liệu họ có chế biến tươi hay không? Hay là, kiểu, để quá thời hạn thì mình ăn mình có thể dễ bị gặp những cái vấn đề về tiêu hóa hay là an toàn vệ sinh thực phẩm ấy, đấy là cái điều mà mình hơi lo lắng khi mình ăn ngoài.
Ừm, hay á. Ừm, bụng bụng yếu thì ăn ngoài thì rất dễ đau, đúng hông?
Đó, thì thường cái bữa sáng của mình, mình chuẩn bị đơn giản lắm. Có thể là yến mạch này hoặc là hạt chia mình ngâm với sữa chua hoặc là sữa tươi qua đêm á bạn, xong rồi mình cắt trái cây mình bỏ vô. Và buổi sáng thì cái bữa sáng của mình sẽ luôn có protein từ trứng luộc. Và tiếp theo là yến mạch, trái cây, nói chung là sẽ luôn luôn bắt đầu bằng những cái bữa sáng đơn giản như vậy trước, rồi thêm một cốc nước chanh mật ong ấm nữa. Cái bữa sáng của mình nó chỉ đơn giản như vậy thôi đấy.